Heu, oui, heu, alors bah, surtout au moment où où je me l'étais cassé heu, voilà, je j'étais allé voir un spécialiste. Je me rappelle, c'était en fait, heu, bah, je marchais, heu, normalement et d'un coup, heu, bah, ma cheville a tourné et j'ai entendu un énorme crack. Je suis tombé, heu, à la renverse. Heureusement, il y avait quelqu'un, heu, qui était, heu, à côté de moi, un ami, heu, qui m'a rattrapé, heu, par réflexe, sinon j'allais j'allais m'écraser par terre. Hem, mais en fait, heu après on est allé voir heu, parce qu'on a laissé passer quelques heures quand même au cas où on s'est dit: «Peut-être que voilà» c'était juste, heu, je me suis juste, heu, tordu la cheville, mais ça va passer quoi, et en fait non, dans en dans la journée et fin de journée, bah, ça a commencé vraiment à à gonfler assez heu, assez fortement, et donc là on s'est dit bon ben voilà, il y a un truc qui va pas, et j'avais de toute façon très, très mal, je boitais, j'arrivais pas à j'arrivais pas à marcher voilà, c'est ça, et du coup hem, on est allé voir, heu heu, un médecin qui ensuite, heu, voilà m'a m'a dit d'aller passer, heu, une radio et ensuite, bah, voilà le
Où c'est arrivé, ouais. Oui. Par chance. Mince! Mmh mh. D'accord. Bah oui. Il y a quelque chose, ouais. À poser le pied même, ne serait-ce que poser le pied, ouais bien sûr. D'accord.
le le diagnostic, hein est est tombé et on m'a dit, heu, que c'était cassé et que du coup, heu, bah, il allait falloir hem, alors il y avait une sorte de plâtre. Après, j'avais plus vraiment le nom et on m'a on m'a mis une, heu, une botte aussi, heu, une sorte de grosse botte, heu, à la à la Robocop un peu, et hem, et et justement, on m'a on m'a donné des béquilles, heu, ce genre de choses, mais ce qui m'a vraiment frustré en plus, c'était que voilà, vu que c'était il y a il y a 6-7 semaines, heu, bah, c'était vraiment au au début de de la nouvelle saison sportive en fait.
Plâtre, heu tout ça, attelle. Mmh mh. D'accord. <chuckles> OK. D'accord, d'accord, bah oui mais là, heu heu, un accident comme, heu, comme celui-ci, heu heu, oui il faut de toute façon il faut compter un temps de de récupération obligatoire, on ce serait trop beau si on pouvait se remettre, heu, si rapidement. Justement aujourd'hui, heu, comment tu te sens, tu tu sens que ça oui tu me dis qu'à chaque fois que tu marches ça craque, heu, tu sens quand même une amélioration?